देखिए, अगर मैं बताऊँ तो मुझे अ, पहले जैसे कहते हैं ना कि हम किसी बड़े भाई-बहनों को देखते हैं या हम कभी आस-पास कोई भैया दिख जाते हैं तो वो अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि यार कितना सही है ना, लैपटॉप पे बैठ के बस इनको टाइप ही तो करना है, कितना ईज़ी है इनके लिए सब। तब मुझे नहीं पता था कि इतना सर दर्द वाला भी काम हो सकता है, कि लैपटॉप में सिर्फ़ टाइप करना नहीं होता है। मतलब हमारे लिए तो लैपटॉप उस टाइम पे स्कूल में अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे लेके जाते थे कंप्यूटर लैब में, तो हमें बोला जाता था कि ठीक है, पेंट खोल लो, ड्रॉइंग कर लो, तो तब हम थोड़ा-बहुत कंप्यूटर यूज़ कर लेते थे, है ना? अब अब जब हम अ, अपने आस-पास के भाई उनको देखते थे, भैया वगैरह होते थे, तो वो उसमें काम कर रहे होते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि, "अच्छा, आप क्या काम करते हो? नहीं-नहीं मेरा काम कंप्यूटर पे ही होता है, जाना नहीं पड़ता।" तो मेरा ये डेवलपमेंट का काम है, वो हमें वो 2-4 शब्द बोलते थे तब हमें समझ नहीं आता था। तो मेरा ये होता था कि कितना आसान काम है ना यार, कितना आराम से बैठना है, लैपटॉप के आगे ही काम करना है, तो फिर जब मैंने इस चीज़ पे थोड़ा 1 आधी वीडियो वगैरह देखी यूट्यूब पे तो मुझे समझ में आया कि हाँ, कंप्यूटर साइंस में आपको कुछ न कुछ बनाना होता है, जो आपके लैपटॉप में ही बनता है, इसलिए आपको जनरली ये बोला जाता है कि आप घर से काम कर लेना या आप घर ऑफ़िस में अगर आप काम नहीं भी पूरा कर पाए हो पहले तो वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ करता था। पर अगर आप ऑफ़िस में काम नहीं पूरा कर पाए हो, तो वो आप घर पर कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता था तो मुझे लगता था कितना आराम का काम है कि मतलब आपको अगर 1 आधे दिन अगर आपको छुट्टी भी लेनी पड़ी तो आप बातचीत करकर ऑफ़िस में घर से दे सकते हैं।
हाँ। अच्छा। <laughs> हुँ। हुँ। जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। तो मतलब आपने एक जो ये क्षेत्र चुना वो सुविधापूर्ण लगा आपको, कह सकते हैं इसलिए भी आपने चुना ये। अच्छा, ये बताइए आज भी लगता है क्या इतना सुविधापूर्ण है? <laughs>
बिल्कुल। हाँ। <chuckles> अब तो ऐसा लगता है कि अगर हम ऑफ़िस जाया करते तो शायद हमें ना रात को काम नहीं करना पड़ता है ना, कि एक स्लीप साइकिल आपका ख़राब नहीं होता। अभी हम देखे तो अभी मुझे कभी-कभी क्लाइंट को प्रोजेक्ट देना है और मेरे को अर्जेंट में कंप्लीट करके देना है, तो मुझे रात-रात भर भी काम करना पड़ जाता है। मुझे ये वाला नुक़सान नहीं पता था कि सुबह मैं पता चले मैं 5 बजे सो रही हूँ अब। तो पहले ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, अगर पहले पता होती तो शायद मैं कुछ और सोच-विचार कर लेती, पर मुझे लगता है कि मैं जिस हद तक जि जितनी भी चीजें कर रही हूँ अब, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ एक तरीक़े से कि हाँ, मुझे यही चाहिए था।
<chuckles> हुँ। हुँ। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। हुँ। बहुत अच्छी बात है देखिए, आत्मसंतुष्टि तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है है ना। यहाँ पर देखिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि अ, हालाँकि अब तो आधुनिक समाज है, अब पुरुष-महिला का तो कोई ऐसा भेदभाव रहा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ पारंपरिक अ, जो अ, कहते हैं हम हमारी अ, पृष्ठभूमि होती है, संस्कृति होती है और कई परिवार जो होते हैं वो थोड़े-से अ, रूढ़िवादी तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन उनकी कुछ अपनी ऐसी ही परंपराएँ प्रथाएँ होती हैं, जो ये मतलब आज्ञा नहीं देती हैं कि एक महिला ये काम करे या वो समाज के अंदर थोड़ा-सा ऐसा माना जाता है। तो आपने ये जो क्षेत्र अ, चुना उसके चलते आपको क्या कभी ऐसा हुआ कि, परिवार से या समाज से आपको कुछ नकारात्मक जिसको कहते हैं अ अ, रिएक्शन जिसको कह सकते हैं हम वो मिला हो या आपको लगा हो कि नहीं, मतलब समाज या परम अ, परिवार जो है वो आपकी इस भूमिका से इतना ज़्यादा खुश नहीं है?
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।